Certo, ho capito, quindi co ti concentri in in alcune in quella fascia della della della sera per ehm, appunto per rispondere, mhmm, a eventuali mossa messaggi ecce e, mhmm, e invece, ehm, ehm, mhmm, come in invece s me mettiti dalla parte opposta, no, se devi contattare qualcuno che sai che che invece mette il non disturbare o o altri filtri, che non so, che che strategia hai per, mhmm, insomma per per farti rispondere?
Allora guarda, io c'ho un amico, mhmm, che usa la modalità aereo addirittura, cioè proprio scollegato dal mondo. Esatto, scollegato dal mondo pro ehm, in quel caso diciamo che quando so che, insomma, i messaggi non non arrivano, eccetera, vuol dire che c'ha quella attivata e, uhm, in generale, uhm, o lo provo a chiamare
Eh. Via, <chuckles> non esisto. <chuckles> Okay. <chuckles> eh. Eh.
e quindi lo chiamo, e di e spesso mi risponde sempre quando lo chiamo, perché è per organizzarci, spesso, per quando si va in università, cose così. E poi, uhm, diciamo che altri invece, quelli che tipo hanno non disturbare, uhm, quando so che ce l'hanno e magari gli scrivo e vedo che il messaggio non viene vis mhmm, cioè che c'è che ne so, vi visualizzato nel giro di 20 minuti, mezz'ora comunque, dico: "Vabbè appena appena"
Mh-mh. Okay. Sì. Ah-ah. Vado sotto casa e lo e e gli urlo nuo nuova strategia. <chuckles> No scherzo dai, uhm <chuckles>
<chuckles> Man <chuckles> Mandare il piccione già pi mandare il piccione viaggiatore insomma. <chuckles> No, diciamo che tendo principalmente ad aspettare, appena visualizza mi risponde con calma insomma, cioè non faccio ci cioè non do troppo peso, uhm, se magari lui non mi risponde in ritardo.
<chuckles> Perfetto. Mh.